Nah, boleh tau nggak. Siapa musisi lokal favoritmu saat ini, Kak?
Oke, kalau bicara tentang favorit dan musisi lokal itu ya, aku langsung kepikiran satu nama nih, yang palingnya banget gitu ya, ya yaitu adalah Ariel Noah. Nah
Wow, siapa tuh? Oh, Ariel Peterpan, bukan?
iya, Ariel Peterpan kan udah jadi Noah ya, sekarang ya, Peterpan udah bubar kan. <chuckles> Jadi, kenapa dia menjadi musisi lokal favorit aku? Karena jujur aja ketika, dia itu muncul, di dunia musik in eh, Indonesia ya, di, apa namanya, diketahui banyak orang gitu.
Oh, oke oke. Mmm.
Aku, eee, langsung juga teringat ketika, aku itu bawain lagu dia pertama kali, gitu. Jadi kan
Memang, pernah bawain lagunya?
nah iya, jadi aku itu pertama kali nge-band gara-gara si Peterpan ini.
Oh oke.
Kan lagu itu pertama lagu Peterpan pertama itu keluar adalah, eee, Mimpi Yang Sempurna ya.
Itu, gimana lagunya, Kak?
"Mimpi yang sempurna," gitu. "Mungkinkah, na-na-na-na," aku dah agak lupa sih liriknya, udah lama banget soalnya.
Oh, oke oke. Berarti Kakak nampil manggung gitu, bawa laguin itu?
Iya, jadi kan waktu itu kayaknya keren banget ya, kan ada video klipnya tuh, video klip yang beredar melalui, VCD bajakan tentunya ya, jaman-jaman itu. Nggak ada yang original, aku jamin tidak ada yang original zaman itu, aku berani jamin ya. <chuckles>
<laughs> Oh gitu. Oh. Iya iya iya.
Karena pasti didapatkan, eee, si VCD-nya itu dari abang-abang yang emperan itu.
<laughs> Iya iya iya. Da
1 album itu isinya campuran tuh, ada Dewa, ada Peterpan, macam-macam isinya tuh.
<chuckles> Oh oke, itu itu waktu Kakak manggung. Kakak jadi apa tuh, Kak? Vokalis, gitaris, atau apa, Kak? Kabelis mungkin?
Nah kebetulan aku itu. Oh, rencananya sih pengen jadi ini ya, eee, nontonnis sih, tapi gak bisa gitu ya.
<laughs> Heeh.
Jadi aku kebetulan gitaris melodinya, waktu itu. Karena gitaris itu kesannya kayak, keren banget jaman-jaman itu, eee iya keren banget jadi banyak yang suka ke gitaris aku aku ngerasanya gitu ya, waktu itu ya.
Oh gitaris, wow. Keren ya. Tapi kenapa waktu itu, pilih itu, Kak, lagu Mimpi yang Sempurna, kenapa? Banyak kan lagu-lagu yang lain, kali ya.
Eee. Bener tapi, gimana ya, waktu itu konsep si Peterpan ini sangat unik gitu dan si Ariel ini kan, eee, waktu pertama kali muncul, aura itu sangat-sangat maksimal gitu level, eee, udah mentok gitu, auranya ya. Iya, iya kan gayanya itu kayak sipit-sipit yang, eee, apa kena asap gitu terus, eee, belah tengah ya kan, terus dia kayak mengendarai motor gitu ya, di video klipnya itu ya, terus dia kayak gaya-gaya, eee, semacam Batman gitu lah, kalau nggak salah. Jadi, bag
Wow, mentok maksimal ya? Kayak gitu ya? <laughs> Iya iya. Heeh. Wih, Kakak ikutin gayanya juga?
Enggak, wa soalnya rambut aku nggak sepanjang dia waktu itu. Jadi, eee, ini, eee, banyak teman teman-teman ya jaman-jaman itu, eee, sepantaran aku lah ya, anak SMP, eee, yang sangat-sangat tergila tuh, sangat tergila-gila tuh dengan lagunya ini. Makanya lah, eee, karena sangat kuat itu ya, kenangan aku bersama Peterpan ini, aku tumbuh sama mereka, gitu ya. Dari aku SMP sampai sekarang mereka kan masih aktif gitu ya. Jadi aku, eee, menobatkan dia sebagai, eee, yang paling aku sukai atau favorit aku, dalam konteks musisi lokal gitu.
Oh oke. Mmm.
Selain itu eee, Ariel ini kan sangat-sangat, eee, jenius ya dalam berkarya.
Maksudnya, jenius gimana? Emangnya musisi lain kan juga, ngasilin lagu, musik. Maksudnya Ariel, daya tariknya apa? Dari sisi jeniusnya apa, Kak?
Eee. Iya, cum Ah. Jadi begini, ketika si Ariel ini membuat lagu ya. Itu bukan cuman, eee, apa namanya, hati wanita aja yang meleleh. Es krim yang lagi dijual pun meleleh tuh, ketika musiknya tuh diputerin gitu ya, <chuckles> saking mantapnya gitu liriknya, itu ya. Jadi bisa kita iniin ya. Salah satu
Wah. <laughs> Heeh. Contohnya kayak gimana, liriknya yang mantap kah?
Ah ini. Ini beg begitu dalam maknanya "Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu," itu kan bukan gampang ya. Ya bukan bukan gampang mem membuat, apa namanya, lirik seperti itu atau yang kayak gini, "Dan terjadi lagi," wah, itu kan
Wih, Ariel banget ya. Iya iya iya. Wih. <laughs> Iya.
walaupun sederhana gitu ya. "Kisah lama yang terulang kembali," kayak sederhana, tapi kayak menusuk hati gitu, sampai ke jiwa itu liriknya gitu. Jadi aku bisa bilang jenius dia dalam menulis lirik dan aransemen lagunya bukan kaleng-kaleng aku bisa bilang aduh luar biasa lah jeniusnya, jadi walaupun lagunya simpel
<laughs> Asik ya. Heeh. Oh, betul sih betul sih. Tapi kalau dengar lagu-lagunya itu kayak, simpel banget musik-musiknya, Kak.
Justru itu, mungkin dia pandai, saking jeniusnya seperti itu, dia dengan ke kesederhanaannya itu. Dia bisa mengikat namun tidak terlalu sederhana juga sebenarnya, misalnya contohnya ada kayak, eee, apa namanya lirik lagunya itu ya, yang salah satunya begini, eee, aku lupa lagi, <chuckles> intinya ini deh, <laughs> nggak keinget nih, aku udah di ujung lidah. "Berjalan lah, walau habis terang," gitu ya. Kan itu agak, s ini ya, rangkaian katanya tuh, begitu, eee
Ah. <chuckles> Asik. Walau habis terang, gitu ya. Itu maksudnya apa ya? Walau habis terang maksudnya, berarti malam ya?
Benar. Berjalan lah Iya berjalan lah walau habis terang, itu kan se kesannya sederhana tapi maknanya dalam, gitu ya. Dia mungkin dengan lirik itu, dia memberi pesan kita harus tetap, eee, maju meskipun keadaan gelap ataupun, eee, kondisinya sulit, ah iya kan?
Oh, oke. Betul juga ya. Jadi itu yang, biasanya langsung nusuk ya, ke pendengarnya ya.
Jadi Iya. Nah, tergantung dia usianya berapa dulu? Kalau masih anak-anak, dia nggak ngerti apa-apa tuh, kayak aku dulu, aku nggak tahu tuh ya makna lagunya, tapi setelah dewasa, aku betul-betul mulai merenungi "Oh ternyata ada makna di lain, la ah, makna lain dibalik liriknya ya," gitu.
Heeh. Oh, berarti waktu kecil Kakak dengerin aja, nggak tahu m makna di baliknya berarti ya? Pas udah gede, Kakak baru paham berarti.
Nah. Nah, waktu kecil. Iya iya. Benar, waktu SMP aku ya, cuman suka karena keren aja kan. Ya kalau waktu SMP apa sih maksud ya maksud makna yang kat apa, lagu yang liriknya seperti ini, eee, "Mungkinkah, bilaku bertanya," ya apa maksudnya? Mu mungkin dia lagi pengen nanya aja kali ya, aku nggak ngerti, wak maksudnya waktu itu apa.
Iya, dan itu, waktu itu Kakak nyanyiin aja kayak gitu, mungkin ya.
Iya, cuma nyanyi aja, tapi setelah dewasa ini kan, aku betul-betul, kagum gitu dengan kekuatan lirik yang dia bikin, sehingga aku betul-betul, mengakui gitu kemampuan dan kejeniusan dia dalam membuat lirik lagu dan aransemen musik, gitu.
Heeh. Oh, oke, oke baik, itu dalam segi, apa ya, eee, cara dia menghasilkan karya kan, tapi kalau dari sisi karakter, suara, sikap, gimana orangnya, Kak?
Oke, ini lebih dalam lagi nih, karena si Ariel itu dia punya eee, apa namanya, karakter suara itu yang seperti lagi makan sesuatu, itu tapi dia berubah ya, suaranya ya. Dulu karakter suara itu lebih seperti ini, eee, apa namanya kayak lagi, eee, makan sesuatu gitu. Susah sih jelasinnya.
Maksudnya maksudnya kayak gimana?
Eee, gimana ya, eee, kutanya malam kayak gitu loh, kayak ada ada itunya kan kutanya malam dapatkah kau, gitu. <chuckles> Jadi ada ada kesannya kayak gitu dulu dia tuh, kayak, ada makan sesuatu ya dulu, dulu. Jadi kayak ada sesuatu yang lagi ada di mulutnya gitu. Tapi, sekarang-sekarang ini lebih, e terbuka, lebih, keluar tuh suara aslinya. Aku lebih suka yang sekarang, yang kayak apa yang kau cari, wanitaku jadi lebih keluar gitu warna suaranya tuh sekarang ini. Iya, kayak
Oh iya iya iya iya. Heeh. <chuckles> Iya iya iya iya. Eee, itu karakter suaranya ya, dulu-dulu. Aaa, lebih, terasa suaranya ya sekarang ya berarti kalau kayak gitu ya?
iya, lebih kayak lebih kayak eee, jujur aja suaranya sekarang tuh, lebih apa adanya, lebih
Lebih jujur, apa adanya ya?
iya lebih aslinya dia yang kek, sekarang ini kalau menurut aku. Mhm.
Aslinya, heeh oke.
Jadi, karakter suaranya dia, memang udah berubah dan lebih dewasa ya sekarang. Kemudian kalo dari segi karisma, wah Ariel ini karismanya luar biasa ya. Di Indon
Ah. Iya. Luar biasa dari nih segi apa Kak?
nah jadi dia itu kayak, jangankan, eee, wanita ya, laki-laki pun tidak malu mengakui bahwa karisma ar Ariel ini luar biasa, gitu.
Termasuk Kakak juga berarti?
Iya, tapi ini dalam artian yang positif ya, bukan, melencong ke sana kemari gitu ya.
Oke, baik.
Kan, e kita sebagai laki-laki kan jarang mengakui, eee, laki-laki lain itu lebih, oke, ataupun lebih berkarisma daripada kita. Tapi kalo untuk kasusnya si Ariel, ya kan, dia itu karismanya sangat-sangat overpower gitu, kalo aku bisa bilang. Di
Tapi heeh? Maksudnya, gimana tuh Kak? Bukannya bukannya artis lain, sama aja kan banyak yang kenal, atau apa banyak yang idolakan. Emang apa apa bedanya sih dari Ariel Kak?
nah, jadi ketika iya iya. Iya iya. Waduh, gini deh, ketika dia baru naik panggung aja misalnya ya, dia baru bilang, eee, apa namanya, eee, kata-kata aja apapun kata-katanya tuh aku tapi ada sih kata-katanya yang, iconic gitu, eee
Apa itu Kak?
apa sih, aku jadi lupa lagi kalau lagi bahas ini pokoknya, eee, aku lupa, ya sori ya, aku bisa bisa bahas sampaikan ini mungkin lain kali ya. Tapi, ada sih kata-kata yang iconic dari Ariel itu, eee, begitu dia ngomong itu aja orang udah kayak langsung, semangat gitu, si Ariel ini.
Oh.
Eee, terus, ketika dia misalnya lagi di panggung, nah itu, untung kamu ingetin nih, eee, "Gimana kabarnya kamu luar biasa?" gitu waduh, itu langsung udah kayak, semangat gitu. Kesannya itu kayak, dengan kata-kata sederhana bisa membangkitkan, semangat penonton gitu kan.
Yang luar biasa itu bukan ya? Iya iya iya iya. Heeh. <chuckles> Iya. Oke.
Terlebih lagi dengan misalnya dia kan sering dulu ya, zaman-zaman dia masih muda, eee, dia kayak menunjukkan postur tubuhnya ya, sering buka baju, eee, berotot gitu kan. Jadi, jangankan la eee, wanita, kita pun jadi iri sama dia, "Wah badannya keren nih" gitu, ya kan? Tapi ini, cuman untuk inspirasi ya, bukan untuk yang berleb gimana-gimana gitu. Nah jadi itu tadi, dia itu, kuat dari sisi, apa namanya, vokalnya oke, juga, karismanya sangat-sangat tinggi gitu. Itu juga bisa dibuktikan, dengan, banyaknya orang yang, ingin jadi pasangan dia gitu kan?
Asik. Iya ya, iya iya. Mhm mhm. Oh. Tapi masalahnya gini Kak, biasanya kan artis atau musisi atau siapalah yang terkenal gitu biasanya kan, mereka kayak kesandung di mungkin di gosip-gosip atau, eee, masalah-masalah pribadinya kan ya mungkin itu yang bikin, orang biasanya ngefans akhirnya jadi nggak jadi ngefans tuh. Itu kalo Ariel gimana Kak?
Ya iya iya iya. Nah itu dia itu dia itu dia. Itu adalah keunikan si Ariel ini ya. Meskipun banyak, eee, apa namanya, berita-berita yang, mungkin, ada yang kurang sedikit, eee, baik tentang dia gitu ya. Orang menerima dia kembali, begitu dia, memutuskan untuk, eee, memberikan sumbangsinya di, dunia musik Indonesia. Terbukti dengan, eee, ketika dia mengubah nama band-nya dari Peterpan menjadi Noah, dan dengan single barunya pada saat itu adalah, Separuh Aku, aku masih ingat banget tuh. Ya itu yang tadi aku sampaikan itu, iya, begitu dia langsung ngomong, dan terjadi lagi wah itu langsung tuh, semua oplet, semua warnet zaman itu, itu terus tuh yang diputar, sampe aku udah ngerasa kayak, sakit telinga tuh dengernya zaman itu, iya kan?
Separuh Aku ya? <chuckles> Iya juga ya. <chuckles> Heeh, wah.
Jadi di mana-mana, lagunya itu terus jaman itu, dia memang ako iconic ya, memang boombi booming banget tuh lagu itu, pada saat itu. Itulah bukti bahwa dia itu, adalah musisi yang besar, tidak hanya disukai di negara kita sa tapi sampai ke luar negeri, gitu. Benar, bahkan sampai Jepang. Waktu itu ada 1 lagu yang ia tulis, lagu lagu dia sendiri.
Emang iya? Heeh.
Yang dia tulis ke dalam bahasa Jepang.
Versi bahasa Jepang gitu? Itu lagu apa Kak kalau ingat?
Iya, versi bahasa Jepangnya. Nah, itu, tuh, ya, aku agak lupa, tuh. <chuckles> Aku minta maaf, ya. Aku emang nge-fans sama dia. Ya, dia bahasa Indonesia, pokoknya, eee, liriknya, "na na na nan" oh, Dan Dan Mungkin Bila Nanti, ya, aku baru inget, ya. Dan Mungkin Bila Nanti, itu judul bahasa Jepa bahasa Indonesianya, tapi yang bahasa Jepangnya aku lupa. Tapi dia kayak, gitu, deh. Pokoknya dia biikin bahasa Jepang pokoknya. Mungkin kayak gini, ya, kira-kira. Dan arigatou gozaimasu," tapi bukan itu, ya, liriknya, ya. Yang penting dia bikin ke dalam lirik bahasa Jepang dan itu
<chuckles> Oh, tapi tapi dia bahasa Indonesia? Heeh? Oh, Mungkin Bila Nanti. Oh, ya ya ya. Tapi setelah ubah ke lirik bahasa Jepang itu
wah, itu
responnya gimana di Jepang, Kak?
sampai orang Jepang mengira itu me maksudnya orang Jepang sangat-sangat, eee, mengira itu ba lagu dari bahasa Jepang sendiri, gitu, saking, eee, bagusnya lagu itu, dikiranya nggak ada musisi di luar Jepang yang bisa membuat lagu sebagus itu, gitu.
Oh, begitu. Tapi
Begitu. Iya, sampai mengi mereka mengira, "Wah, ini kayaknya lagunya mantap banget," gitu, banyak orang yang cover. Namun, setelah mereka mencari tau, "Wah, ini ternyata lagu Indonesia, ya? Gitu, saking bagusnya lagu si Ariel ini, Dan Mungkin Bila Nanti, itu, ya. Ya. Itu salah satu buktinya. Nah, kalau yang di negara tetangga, Malaysia, wah, itu lebih-lebih lagi, gitu. Eee, dia sangat-sangat sangat-sangat ditunggu kehadirannya. Jadi orang Indo dulu, ya, jaman-jaman tahun 90-an, gitu, atau 2000 awal, eee, Indonesia itu, kan, didominasi oleh lagu-lagu Melayu atau pun lagu-lagu Malaysia, ya. Setelah kehadiran iya, setelah kehadiran Ariel dan kawan-kawan, kebalik, gitu, mereka yang tergila-gila dengan lagu Indonesia, bahkan sampai saat ini lebih dominan lagu Indonesia dibandingkan lagu Malaysia di sana, gitu.
Oh, oke oke. Mmm. Ya. Apanya lebih, Kak? Oh, ya juga, ya. Oh, karena Ariel itu, ya, muncul, ya.
Begitulah Betul betul. Jadi Ariel dan kawan-kawan pada saat itu, ya, Ariel, kemudian Pasha Ungu dan ST12, mac macam-macam, lah, ya, band pada saat itu, itu yang malah membor memborbardir, eee, industri musik Malaysia. Eee, jadi begitu kuatnya, lah, eee, apa namanya, pengaruh Ariel dan kawan-kawan, ya. Eee, ja bukan hanya di dalam negeri yang menjadi, eee, musisi favorit aku, ya, tapi juga di luar negeri, gitu.
Ah. Oh, oke. Kalau di itu, kan, tadi di Asia, kalau di Eropa ada nggak pengaruhnya sampai Eropa? Enggak, ya? Ada?
Nah, ada juga. Benar benar benar, ada. Dia pernah nampil di Eropa, tapi tentunya aku id aku tidak ingat detailnya, ya, karena aku memang sedikit pelupa orangnya kalau soal detail gitu, ya. Tapi aku tau dia pernah nampil di Eropa, eee, detailnya aku lupa, tapi dia juga sampai di Eropa, dia kedengaran, gitu, kan, namanya, gitu. Itulah kenapa Ariel itu menjadi musisi favorit aku, ya, lokal, karena itu tadi, karena dia, eee, liriknya jenius, gitu, kan, karakter vokalnya sangat-sangat unik, serak-serak basah kayak ada sesuatu di mulutnya, tapi itu dulu. Sekarang udah jujur, ya, apa adanya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah karismanya sangat-sangat, eee, luar biasa, bahkan sekarang udah berumur pun karismanya masih belum pudar, gitu, itulah kenapa aku masih
Wah. Di mana, tuh, Kak, Eropanya? <chuckles> Iya iya. Ya. Heeh. Sekarang lebih jujur, ya. Oh, masih nyala, ya, karismanya, ya.
Iya, makanya sampai sekarang dia masih menjadi, eee, musisi lokal yang menjadi favorit aku dan belum tergantikan, gitu.
Oh, wah, itu emang banyak hal, ya. Mudah-mudahan tapi kalau misalkan Kakak ketemu Ariel besok pernah nggak ketemu Ariel, Kak? Belum?
Iya. Wah, belum lagi. Oh, mungkin ini, ya, li lihat se dari sepintas dari jauh tapi belum ketemu.
Nah. Kalau ketemu mau ngomong apa, Kak, ama Ariel?
Wah, "Kamu luar biasa!" Ah, gitu, ya, kan. <chuckles>
Asik, kayak gitu. <chuckles> Oke, deh, Kak, menarik banget Kak. Terima kasih, Kak, ya, sudah mau cerita, Kak.
Oke, terima kasih, sampai jumpa.